Olha, eu estou precisando um pouco de ajuda. Eh, porque eu estou querendo desabafar, mas eu também estou precisando de conselho. Eu tô
Que que está acontecendo?
eu tô com um probleminha, na verdade, eu sempre tive isso na minha vida. Eh, e as eu até conseguia lidar relativamente bem ou ou não sabia lidar, mas bati eu continuei, sabe, eh, eu tenho um pouco problema de, de eu de eu me critico demais, quando eu não consigo fazer alguma coisa, quando
Uhum. Hum. Hum. Sim.
é qua que sentimento de in inad ina inadequação, sabe.
Aham. Isso acontece mais assim no no âmbito profissional pra você, ou ao pessoal, na relação com as pessoas, onde que te pega mais?
Em tudo, por incrível que pareça infelizmente. É é mu é é mais constantemente no trabalho, porque eu trabalho na na área de educação, então é muita criança. Eu não tenho muito tempo para pensar. Eu tenho que pensar rápido eu tenho que fazer escolhas rápidas, e aí e eu tenho que levar em consideração, ah, não cada criança, mas o máximo que eu puder. E é é é muita informação, sabe. Então eu vivo cometendo erro. Eu sei que é normal cometer erro. Mas me faz pensar: "Será que realmente eu deveria continuar sendo dis par eh, nessa área de emprego", sabe, porque
Uhum. Aham. Hum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Mas assim, você falou que você continua cometendo erro. Esses erros, são erros de fato ou você interpreta como erro, porque você está se autocriticando demais? Isso você consegue ver diferença assim, realmente: "Ah não, isso aqui foi errado, não seguiu o protocolo", sei lá, "saiu do esperado", ou é você criticando a você mesmo e às vezes nem é um erro?
Olha assim, ultimamente está um pouco f eu comecei conseguir separar um pouco mais disso que você falou, eh, até porque não é tão re assim é recente, mas não é tão recente que entrei na na ness nessa área, né
Uhum. Sim.
de de educação, mas, eh, como é como é algo constante, e eu digo é literalmente todos os dias que eu trabalho, alguma coisa acontece, e eu fico pensando: "Cara, eu, eu não lidei isso bem". Então, se eu não lidei bem, eu não tive boas escolhas. Eu pod eu podia t tra trata eh, ter tratado de uma maneira melhor a situação que ocorreu.
Sim. Uhum. Uhum.
Então eu n eu eu não sou suficiente, para aquela, para aq para essa profissão, sabe, eu não eu não tenho, ah, o o know-how suficiente para aquilo, então me faz pensar em desistir, sabe.
Ah. Uhum. Bom, uma coisa que você tem que levar em conta, é que você falou que começou a trabalhar com isso há pouco tempo, né, faz quanto tempo mais ou menos que você começou a trabalhar com isso?
Olha, é porque o meu âmbito muda um pouquinho, eu comecei com poucos alunos, eh, por vol é uns 5 anos atrás, 5?
Uhum.
Não, é, comecei 5 anos atrás com alunos mais adultos e recentemente, uns 3 anos atrás, comecei com crianças, mas eu comecei com poucas crianças, e agora, tipo, assim, 10, 15, no máximo, e esse último ano eu comecei a pegar turmas maiores de de 25, 30, e
Aham. Ah. Uhum. Hum, nossa, aguentou bastante, então o número.
Exatamente.
Entendi, você acha que o fato de estar lidando com mais pessoas é um problema? Tem sido isso que está também é é um fator que complicador, assim lidar com mais gente?
Ah, sim, aumentou mais e essa essa esse sentimento de in inadequação, sabe, porque a quando eu também estava com as com estudantes de até 10, 15 estudantes dentro da sala de aula, eu também conseguia ver cada coisinha que podia ter feito melhor, às vezes, durante a aula que eu estava dando e também depois, eu podia ter feito isso melhor, podia ter apresentado aquela coisa primeiro, eu podia ter, sei lá, perguntado aos alunos mais, e me incomodava, e também me fazia pensar: "Será que esse é o caminho que eu devo seguir", mas agora que eu tenho muito mais aluno, então é muito mais a questão de conseguir acalmar a turma do que realmente dar o material, né, tipo, assim, dá a aula em si, que me faz pensar se eu se sei lá, né, sei lá, eu até cheguei a procurar outros outros outras áreas, mas nada que me interessou muito.
Uhum. Uhum. Sei. Uhum. Uhum. Ent Sim, bom, vou te passar umas dicas assim, veja se faz sentido pra você. Então, assim, primeiro é você colocar a sua cabeça na realidades absoluta, no que realmente é fato e é concreto. Porque, assim, a mente às vezes começa você começa a cri a se criticar e aumentar demais as coisas, né, assim, achar: "Nossa eu não sirvo pra isso, eu vou desistir". A coisa já vai tomando uma proporção muito grande, porque você, é é, as aquela crítica foi elevada enormemente, eh, por conta da do do seu da sua do seu sentimentos de inadequação. Então, primeiro tenta focar na realidade, pe pega a situação concreta, o que que realmente aconteceu. Será que você errou, de fato, na abordagem, por exemplo, com um aluno? Foi e um erro mesmo? Tenta reavaliar a situação, eh, olhando de fora, como se você fosse outra pessoa, colocar a autocrítica, porque a autocrítica acaba distorcendo as coisas, então, olha de fora: "Espera aí, o que que é o o que que é o protocolo da escola, supondo, né, num exemplo, será que eu segui? Não, se eu não segui, ok, foi um erro, constatei um erro de fato. Mas e se eu fiz tudo certo e eu que estou me sabotando", sabe. Então, tenta colocar em perspectiva o que é real, de fato, e o que que você pode melhorar, de fato. Tenta olhar de fora, como se fosse o de outra pessoa, porque é para você não ficar escalando, assim, demais os pensamentos. Faz sentido, assim, para você?
Hum. Inconsci Hum. Sim. Sim. Sim. Sim, é difícil, né. <chuckles> Sim. Hum. Faz, faz sentido, eh, mas ao mesmo tempo
Uhum.
assim eu eu eu pratico aquelas coisas que eu acho que é certo, né. E depois que a aula terminou, porque não dá para ficar pensando muito sobre essas coisas durante a aula, eu só tenho que tocar. Eu fico pensando que tipo assim eu eu eu eu pratiquei aquilo que eu aprendi. Então tenho algo no no nosso nosso mundo de educação, principalmente professores que a gente chama, é porque eu sou professora de inglês, né, attention seeker, que é para chamar a atenção dos alunos para eles pararem de fa conversarem paralelamente e prestar atenção em você. E aí eu coloco esses em prática. Eu estou falando algo que até aconteceu hoje na real. Só que hoje na na parte da tarde, as crianças eu não conseguia eu não conseguia chamar a atenção das crianças de maneira nenhuma. Não nenhuma, conseguia elas prendia prendia atenção do dois minutos e depois elas com começaram a conversar, a discutir. E aí, como eu estou num país novo, eu também não sei 100% da língua, né. Eu diria que eu tenho um nível intermediário, então para conseguir, eh, acalmar as crianças e e e e fazer elas perceberem que a a comportamento delas não estavam legais é muito mais difícil, porque eu não sei falar língua, não sei falar 100% da língua delas.
Hum. Sim. Uhum. Uhum. Hum, legal. Ah. Aham. Uhum. Ah. Entendi. Ah, então você trouxe uma situação pontual, que você aplicou a técnica assim, entre aspas, ou a técnica e não funcionou. Foi isso?
Me senti perdida. Exato. E sim funcionou, mas eu perdi muit tu eu perdi muito mais rápido a atenção delas dessa vez do que do que anteriormente. E eu e eu eu não tenho mais eu não sei mais o que fazer, porque eu apliquei tipo assim, tudo que estava no meu arsenal, sabe?
Hum. Ah, entendi bom u hum.
E aí, <sighs> foi bem frustrante, sabe e e e e novamente, mesmo que eu tento tente não sentir esse essa essa inadequação é é difícil, sabe porque pô, eu eu eu eu eu aprendi na na na na na faculdade, eu aprendi em em como é que fala? Ne nessas reuniões que eu nesse, meetings justamente para se tornar uma professora melhor e eu eu coloquei tudo que eu podia, tudo o que eu sabia e mesmo assim mesmo assim não deu certo.
Uhum. Sim. Entendi, entendi, então foi um aham, então é tudo o que você tá sentindo assim dessa inadequação é totalmente válido seus sentimentos, eles são válidos, eles, eh, são validados. Então você realmente aplicou tudo que estava ao seu alcance, e não deu o resultado esperado. Quando acontece isso que é normal da vida, né, às vezes a gente faz tudo certo, tudo e, às vezes não sai conforme, eh, o previsto, porque depende de o das crianças também. Não é só você, né. Depende das crianças e de bastante crianças que você está agora. Nesse caso, é melhor você respirar e você não desistir só porque hoje aconteceu isso sabe. Foi um dia difícil, digamos, foi um dia difícil. Amanhã é outro dia. Elas vão dormir, vão para casa, vão fazer outra coisa. Amanhã é outro dia. E você não desiste da carreira que você deve ter talento para isso. Você gosta disso, então
É frustrante, sabe? Ai, obrigada. Exato. Hum. Sim. Hum. Foi. Ai, espero. Obrigada.
não é assim, uma um uma co coisa, eh, assim complicada, um dia difícil que vai fazer você desistir assim. Então, o que que você faz? Você tenta reavaliar o que aconteceu de verdade, talvez conversar com colegas professores, desabafar com eles que sabem que são da sua área, vão saber te orientar, e você desabafa mesmo fala: "Nossa, aconteceu aquilo foi foi horrível, fiquei mal", tira aquele peso de você. E aí você pode partir para procurar mais informação talvez não sei no TikTok, sei lá alguma coisa assim mais lúdica, <chuckles> de onde tenha dicas práticas do que fazer com alunos que não que estão assim desfocados. O que que fazer? Que que técnica? Te tentar procurar mais, e e insistir, sabe e mas de novo valida os seus sentimentos, mas tenta seguir assim pensando: "Não, não é isso que vai me derrubar. Não vou desistir, eu vou tentar ma de novo", e vai tentando e trabalhando a sua cabeça e outra coisa também reafirmando o que você tem de bom. Porque com certeza você tem muito talento. Você tem áreas que você faz direito, você garante: "Não nisso aqui eu sei que eu sou boa isso aqui eu sei". Reforça muito o que você tem de bom, e trabalha no que é é mais difícil pra você agora, porque também com e vo você assim a experiência, cada dia que passa, você vai tendo mais e mais experiência e isso conta muito.
Sim. <laughs> Aham. Sim. Uhum. Hum. Ai. Ah. <chuckles> Uhum. Não é isso com certeza, é.
Então tenta fazer isso, sabe, e re levantar a cabeça, respirar, desabafar com colegas, pegar dicas novas e e eu acho que vai dar certo e trabalhar a sua cabeça de que você tem pontos positivos, e reforça sempre para você assim fala a palavra de afirmação mesmo. "Eu sei que eu sou boa nisso aqui", sabe, reforçando, cuidando de você.
Sim. Uhum. Ai obrigado, viu. Aham. Você acha que ajuda? Que funciona?
Isso, é, nesse sentido, acolhendo o que você tem de bom e trabalhando no que você precisa melhorar, mas com proporção, sabe no que realmente é fato, e não o que você criou assim da autocrítica, sabe.
Aham. Não é é, eu vou eu vou eu vou tentar falar com os outros professores que estão lá há mais tempo, que sabem lidar melhor com as crianças, e se surgir alguma coisa no TikTok, eu salvo para tentar depois, mas é é de falar com as professoras é eu vou ver se elas con conhecem algum attention seeker que funciona com elas
Uhum. Isso. Legal. Então, boa sorte para você. Foi um prazer.
melhor. Obrigada, prazer, viu.